Ja. Hast du noch irgendwie andere Ideen, wie man beispielsweise, ich sage mal, Geld sparen könnte, um's jetzt mal ganz einfach zu sagen?
Ich würde, glaube ich, erst mal alles nehmen, was du gekauft hast und das bei eBay reinsetzen um das wieder zu verkaufen. <giggles>
<giggles> Ja, das stimmt, das stimmt, weil am Ende brauche ich's wahrscheinlich eh nicht. <giggles>
<snorts> Wahrscheinlich. <giggles> Nach der 25. Handyhülle, dass man die dann vielleicht doch mal bei eBay reinsetzt. Natürlich wird man das Geld nie bekommen, was man dafür bezahlt hat, aber manchmal ist ja ganz gut, wenn man einfach mal aufräumt. Oder hast du das schon mal gehabt, dass, äh, in der Nachbarschaft Sperrmüll rausgestellt wurde und du hast gedacht: „Ich glaube, es wäre ein guter Tag, die eigenen Sachen mal dazu zu stellen, so mal aufzuräumen“, oder viele räumen ja auch mal den Keller leer und merken, sie haben an Sachen gehangen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, ne?
<snorts> Ähm, ja, das ist also, das ist mir schon mal passiert. Also, ich habe jetzt noch nie was aktiv dazu gestellt, sage ich mal so, aber, ähm, ich hätte jetzt auch nix dagegen, das zu verkaufen, sage ich mal so. Das finde ich eigentlich ganz gut, vor allem auch, du hast erwähnt mit meinen Sparziel. Äh, das kann das kann sich eigentlich ganz gut damit verbinden, meiner Meinung nach, um, ja, das schon mal 'n bisschen anzufüttern so.
Ja, und wenn man die Sachen verkauft, das macht ja auch Spaß. Das bringt ja auch vielleicht so 'n kleinen Dopaminstoß, wenn man, ähm, sieht: Okay, ähm, wenn man versteigern macht ja auch tierisch Spaß bei eBay. Wenn man dann sagt: „So, okay, ich setze das jetzt mal rein und gucke mal einfach, wie die Leute darauf so reagieren.“ Das kann ja auch 'n bisschen Spaß bringen vielleicht.
Ja, das das k das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem in so 'ner Auktion vielleicht.
Ja, genau. Dass man dann guckt, dass man 'ne Nachricht bekommt: „Oh, da hat jemand geboten“, „Oh da hat jemand noch mehr geboten.“ Das das bringt ja auch n sen Spaß vielleicht. Nur im umgekehrten Sinne, dass es nicht Geld kostet, sondern dir vielleicht noch Geld einbringt.
Ähm <chuckles> Das stimmt. <giggles> Äh, das klingt jetzt für mich so, sage ich mal, um diese um diese um diese Gratifikation irgendwie umzuleiten. Hättest du noch andere hätte hätt hättest du noch andere Ratschläge dahingehend irgendwie? Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein.
Genau. Ähm. Ähm, also, wie gesagt, dieses auf Papier Papier also, ich finde es immer besser, wenn man was sieht, ne, nicht nur im Handy hat, sondern wirklich schwarz auf weiß irgendwo was liegt, wo man drauf guckt.
Ja.
Das kann vielleicht 'ne höhere Motivation sein, als, äh, nur drüber nachzudenken, weil alles, was man sieht, bleibt einem auch meistens 'n bisschen präsenter, vielleicht auch im Kopf. Und, äh
Vor allem habe ich dann auch keinen keinen Handyzugang, sage ich mal, wo ich dann rei ein theoretisch kaufen könnte. <giggles> Das stimmt. <chuckles>
Genau, ne, und und anstatt das Handy in die Hand zu nehmen, läufst du einfach mal um den Block oder <giggles> oder man man sucht sich wirklich <clears throat> 'n Hobby 'n Hobby, bei dem das Handy nicht angebracht ist.
<chuckles>